พันธุกรรมค่ะ ได้มาดี อันนี้ต้องชื่นชมนิดหนึ่ง อา ถึ อะฮะ
อ๋อ ค่ะ โอเคเลย แต่แล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตมาอย่างดีมาตลอดเลย ใช่ไหมคะ? แล้วมันมาเสียยังไงคะเนี่ย? <chuckles>
อือฮึ <chuckles> จะบอกว่า ใช้ชีวิตไม่ดีอะสิคะ ถึงแบบว่าร่างกายถึงต้องบอกให้หยุดค่ะ อืม ใช่
อ้าว เหรอคะ? อ๋อ เราอุตส่าห์มองโลกในแง่ดีนะว่า โอ้ ร่างกายดี สุขภาพดี แสดงว่า ก็ต้องใช้ชีวิตดี ๆ มาตลอดเลยนะคะ แล้วก็เพิ่งมาพังเอาตอนนี้ อ๋อ เปล่า โอเคค่ะ <chuckles> งั้น
<chuckles> ไม่ ค่ะ <chuckles> คุณ คุณ อย่ามองดิฉันในแง่ดี ไม่ได้นะคะ <giggles>
อ้าว จริงเหรอ? เราเป็นคนที่แบบ โอ้ มองทุกคนในแน่ะ แง่ดีนะคะ โลกสวยนะคะ ตอนนี้วิ่งเล่นในทุ่งหญ้า Lavender นะคะ งั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ? ว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณในช่วงนั้นน่ะค่ะ?
อา ได้ค่ะ เริ่มตั้งแต่เกิดเลยไหมคะ? คือเป็นแบบว่า <giggles>
อ๋อ ได้ค่ะ ถะ ถ้าเล่าได้ เล่า เล่า เลย ค่ะ เราคนไทยพร้อมใส่ใจนะคะ ตั้งใจฟังตลอดเวลาเลยค่ะ
<chuckles> ได้เลยค่ะ ก็คือตั้งแต่เกิดเนาะเป็นเด็กแบบว่าน้ำหนักน้อย แต่มาโตเอาข้างนอก โตเอ๊าโตเอาค่ะ เป็นกลาย เกิดจากเด็กน้ำหนักน้อย กลายเป็นเด็ก Michelin นึกออกไหมคะ? ที่มันเป็นแบบว่าเป็นต่อน ๆ เออ <chuckles>
อ๋อ ค่ะ อ๋อ เป็นปล้อง ๆ <chuckles> เป็นต่อนเลยเหรอ? ปล้อง ๆ นี่ยังดูน้อยไปนะคะ ถ้าเป็นต่อนนี่คือขั้นกว่าของคำว่า เป็นปล้อง โอเคค่ะ ตานี้ อา นึกภาพตามแล้ว ค่ะ
ใช่ค่ะ จะได้เห็นภาพเนาะ เป็นต่อน ๆ อา แล้วทีเนี้ยปรากฏว่า พอมันอ้วนมาตั้งแต่เด็กอะค่ะ ก็ทำทุกวิถีทางเนาะที่จะแบบหาทางลดความอ้วน อย่างเงี้ยค่ะ ด้วยการแบบตอนเป็นเด็กเล็ก ๆ อย่างเงี้ย แบบประมาณสัก ม.ต้น อย่างเงี้ยค่ะ ก็ล้วงคออ้วก นี่
อ๋อ ค่ะ